Iya memang ya. Kayak sekarang, i ibu aja ya, ibu kita udah nggak ada gitu kan, baru rasanya memang hambar ya. Eee, jadi kita jadi ber berlebaran itu sambil bernostalgia menceritakan kelucuan ibu kita gitu kan, nenek, nenek nenek dari mereka, gitu kan, cerita. Terus, eee, bapak aku gitu kan. Kakek mereka, gimana sih, Kak, bek ketika, eee, besoknya mau lebaran kan makanan udah selesai tuh. Bapak aku, eee, siap-siap udah mau maghrib tuh pegang piring dicium-ciumin gitu kan si b bapak kan waktu itu masih udah umur udah umur tujuh puluhan lah. Es dekat-dekat meninggal waktu itu. Jadi, eee, lucu kan jadi, eee, apa sih namanya? <chuckles> Jadi cerita-cerita kayak gitulah, memori-memori zaman dulu kalau kita ketemu.
Iya. Iya. Jadi teringat kembali gitu ya, Kak, kenangan-kenangan pas, orang-orang yang kita sayangi masih ada.
Iya. Betul, betul betul. Mhm. Betul betul sekali. Jadi, eee, kita bercerita semua nostalgia yang pernah kita alamin dari kecil gitu kan, terus sampai dengan, eee, umur seginilah bersama mereka gitu kan. Jadi, mmm, ya itulah, eee, apa, tradisi kita sem apa, tradisi yang harus di apa sih, diabadikan gitulah ya Kak. <sniffs> Betul. <chuckles>
Iya. Kira-kira hal apa yang paling di ka dirindukan gitu dari momen tersebut, Kak?
Ya itu yang paling aku rindu ya berkumpul dengan kedua orang tua ya, Kak. Dan kebetulan almarhum suami aku juga udah nggak ada, jadi, eee, inginnya ya kalau ini sih ingin berkumpul sama-sama gitu, ketawa bareng, apa pergi bareng ke, apa, rumah o saudara-saudara gitu kan. Iya.
Eee, iya. Oh iya. Jadi ini banget ya, Kak, dirindukan banget. Ah, iya. Terima kasih banget nih, Kak, udah mau ngobrol-ngobrol tentang tradisi Kakak. Wah, seru sekali mendengar ceritanya. Iya.
Sekali, iya betul. <chuckles> Sama-sama Kak. Ya, terima kasih. Sama-sama. <laughs> Makasih.
Iya.

Ase cabe ijo itu kan, eee, jadi untuk penyegar dari kan, eee, itu tuh opor sama goreng kentang tuh enek ya sebetulnya ya kan? Jadi si ase cabe ijo itu untuk penyegar supaya jangan enek, terus ada pedas-pedasnya, gitu ya. Itu yang favorit tuh kalau udah dicampurin itu. Eee, itu bahannya cabe ijo terus bumbunya bumbunya dari dap dari kita ambil dari opor cuman ditambah terasi dan kencur gitu. Jadi lebih apa sih, lebih ada wangi-wangi yang bumbu yang lain gitu, nggak nggak opor banget gitu kan rasanya gitu. Heeh. Terus ditambah kecap kecap, eee, manis sedikit aja supaya lebih rada agak hitam lah gitu. Itu seger banget Kak, jadinya. Eee, bedalah sama di mungkin di keluarga-keluarla keluarga lain nggak ada yang makanan seperti itu. Itu mah khas gitu, khas kita sendiri. Mhm.
Iya. Ah iya. Iya, bumbu segarnya gitu ya? Iya iya. Emang sih kedengerannya cocok banget ya dicampur eee, karena kan kalau lebaran itu makanannya biasanya yang yang bersantan gitu, yang berlemak, eee, semua, jadi kadang bikin enek gitu kan. Dicampur dengan makanan yang pedas gitu. Memang menambah kesegaran ya. Nah, kalau cabenya sendiri itu cabe merah, atau cabe hijau yang besar itu, atau ya cabe yang kayak gimana?
Iya. Betul betul. Iya. Betul betul. Iya ada ada rasa-rasa itu. Betul betul. Cabe yang cabe ijo yang, eee, apa sih namanya TW ya, kalau sekarang, TW gitu kan, ra itu mah wangi kalau TW ya. Kalau yang cabe ijo biasa mah kurang wangi. Suka dicampur sama dengan cabe keriting ijo sama dengan sama keriting ijo itu leb jadi agak rada pedes kan, gitu. Terus dikasih apa, cabe gendot juga kadang-kadang gitu. Pokoknya ijo aja <chuckles> kelihatannya tapi pedes gitu loh Kak. Enak banget pokoknya. <chuckles>
Mmm. Oh iya. Oh iya, iya. Berarti kalau cabe gendot gitu kayak masakan khas Sunda berarti ya Kak, atau bukan?
I Sunda Sunda. Jadi cab ase cabe itu Sunda banget, gitu loh.
Oh Sunda, iya. Nah biasanya nih, e selain dari tradisi makanannya, kira-kira tradisi keluarga apa sih, saat lebaran gitu yang masih dijaga dan dilestarikan sampai sekarang gitu, selain dari makanannya nih Kak?
Mmm.